Ah, mal so, mal so, also es gibt durchaus so Sachen, die ich dann teile mit wo ich weiß, okay die also, die Person kenne ich dann so auch, ja, Freunde, wie auch immer, ähm, oder Bekannte und dann teilt man 'n Video einfach, damit, äh, man so 'n bisschen auch in Verbindung bleibt, weil man auch weiß vielleicht, das ist geht so in die ähnliche Richtung, äh, weil was der auch schaut oder oder und irgendwie was Gemeinsames, ähm, aber manche Sachen gehe ich auch durch und dann gucke ich einfach nur für mich und gehe dann weiter, weil ich sage: „Oh, war irgendwie ganz witzig, ganz nett, aber, äh, ja, ist auch nicht so relevant.“ <chuckles>
Hm. Hm. Mhm. Ja, ja, cool, das ist aber vielleicht auch 'n guter Skill, wenn man mal bedenkt, wie viele Reels immer so rumgeschickt werden, wenn man das so schafft, für sich anzugucken und das einfach zu genießen. Also, es klingt wirklich auf jeden Fall mega reflektiert. Und hast du dann auch irgendwie so Situationen, wo du dir denkst so, oh, da ist es irgendwie jetzt nicht so optimal? Du hättest es ja schon von Beruflichen erzählt oder wenn man da irgendwie mal 'n bisschen zu lang guckt, dass es da noch so Situationen gibt, wo du so denkst: „Hm, <giggles> da hätte ich mal irgendwie schon 'n bisschen mehr Grenzen das so eingrenzen können.“
Ja. <chuckles> Genau. <laughs> Hm, also ja, während des Studiums war ich schon ziemlich viel so nebenbei mit Ablenkung beschäftigt, wäre auch während der Vorlesung, wo man dann irgendwie was gespielt hat, was, äh, irgendwie auch ganz witzig war, aber <giggles> das war war schon arg viel, also ich glaube Quiz-Duell oder so, da war ich dann mal in den Top 100 n Deutschland oder so, so viel wie ich das gespielt habe. <giggles>
Hm. Oh. <giggles> <chuckles> Wahl? Wow, okay, das ist aber dann da also, ich meine, das ist ja schon auch 'ne Errungenschaft irgendwo, ne, da muss man steckt auch 'n bisschen Intention hinter dann. <giggles>
Ja, <laughs> ist auch 'n bisschen stolz drauf. <giggles> Hat natürlich dann am Ende des Tages auch nicht viel davon, aber, ähm, das ist so rückblickend betrachtet 'ne Zeit, wo ich dann im Nachhinein sage: „Boah, das war schon ziemlich viel, vielleicht auch zu viel.“
Hm, also willst du sagen, hat sich schon der Kon Konsum oder wie du's nutzt, schon auch über die Jahre sozusagen bisschen geändert?
Ja, durchs Berufsleben einfach, dass man dann einfach nicht mehr so viel Zeit hat und, äh, dann auch 'n 'n bisschen überlegen muss: „Äh, was mache ich mit dem Gerät und und wie wie inwiefern nutze ich das irgendwie stark?"